Ты знаешь, мне вот, э, в раннем детстве ещё, может быть, в подростковом периоде, дали такой совет, мол, если ты с кем-то поссорилась, извинись. Даже если не виновата. Потому что, мол, когда ты извинишься, человек якобы тоже скажет: "Ну и ты тогда меня прости". И вы помиритесь. Вот. И, а, несмотря на то, что у меня как-то сразу в этом какой-то подвох привиделся, ну, то есть, знаешь, как будто какая-то неискренность и даже, может быть, манипуляция: типа я извиняюсь, но не потому, что я почувствовала вину, а потому, что я хочу сманипулировать, чтобы человек тоже извинился, да.
Так. Интересно. Да.
А, вот. Несмотря на это, я как будто бы приняла это на вооружение, потому что это сказали такие авторитетные для меня люди. И иногда я действительно так делаю, причём даже бывает на автомате, и, знаешь, иногда я даже чувствую вот эту вину. Ну, бывает, знаешь, что, вот допустим, делаем что-то вместе с другим человеком, и потом, например, а, прилетает оценка. А, вот. А, от, допустим, ментора, а. И, допустим, меня похвалили, а партнёра не очень похвалили. И он мне говорит: "Это из-за тебя". И я не говорю: "Слушай, возьми на себя ответственность". А я говорю: "Ой, прости, пожалуйста". Там, ну, то есть беру на себя вот эту вину, потом думаю: за что я взяла вину? А, понятно, что я хочу мира и ни с кем не ссориться, но ведь это как будто бы нечестно, а честность- это тоже моя ценность. Вот что мне с этим делать, как ты думаешь?
Да. Понимаю. Да, ты знаешь, я, эм понимаю прекрасную твою ситуацию и чувствую, как вот тебе тяжело с этим автоматическим "извини", да. Даже когда вот ты, может быть, вообще ни при чём. Вот, э наверное, это какой-то старый рефлекс, который включается, м, быстрее, вот, чем ты успеваешь подумать даже. Вот. И, м, чувствуешь, что ты, вот, ощущаешь это, да, как такое маленькое предательство себя, да? Ты не виновата, но берёшь вину на себя, лишь бы вот сохранить мир. Вот. Не вызвать напряжение, не услышать какого-то раздражения в ответ. М, а скажи, пожалуйста, вот такой вопрос, чтобы лучше попасть в суть. А, когда чаще всего случается это автоматическое "извините", с кем именно?
Ну да. Согласна. Ну, не то чтобы даже с кем-то- это может быть и совершенно с незнакомым человеком. Но, наверное, когда я, э, вот чувствую какую-то сильную эмоцию со стороны человека, э, может быть, он расстроен, м, или как-то не то чтобы разгневан. Вот я думаю, что, может быть, перед гневом я не так бы реагировала, потому что гнев меня злит. А вот когда я вижу, что человек расстроен, то мне как бы становится жалко, и я начинаю испытывать чувство вины, что как будто бы это я виновата в том, что человеку, там, грустно или как-то. Вот. Хотя и иногда, ну, с некоторыми людьми мне даже говорят: "Да ты здесь ни при чём, как бы, ты не извиняйся". А если я говорю: "Слушай, может быть, я тебя, там, обидела или что-то, да". М, вот. То есть есть люди, которые в состоянии, вот, всё-таки отделить ответственность даже в такой момент. А бывает, что люди могут этим и воспользоваться иногда, да. Что я вот такая виноватая. "О, ну да, слушай, а ты действительно виновата". <chuckles> А потом я думаю: "Что-то тут что-то тут не то". И вот, знаешь, как будто я даже действительно предаю, вот как ты сказала, себя и немножко, может быть, Бога, потому что это как будто нечестно перед моей совестью. Я же, как, получается, вру, на самом-то деле. Если я этого не чувствую.
Так. Мгм. Хорошо. Да. Понимаю. Да. Ты знаешь, а, м, получается, это такая вот, э, привычка- даже когда вот ты ни при чём- извиняться, уже стала такой, чем-то вроде защитной реакции. Вот. То есть не осознанным выбором, да, а способом, вот, быстро снять напряжение, которое ты, может быть, чувствуешь в контакте с другими. Да. Я и правда сочувствую тебе, вот. Э, что, м, тебе приходится вот с этим напряжением жить, да, когда какой-то вот чужой дискомфорт ощущается как такая вот мини-угроза. Вот. Сигнал, что там я что-то сделал не так. Это утомляет, конечно. Да. А, м, скажи, пожалуйста, какие, ам, как ты вот чувствуешь, э, себя
Да.
М, если Есть люди такие, кот а, рядом с которыми ты не извиняешься без причины?
Ну вот, знаешь, может быть, когда появляется какая-то уже близость. И вот я щас подумала, знаешь, смешно, но почему-то я редко извиняюсь перед мужем. Хотя, казалось бы, да, э, если я такая овечка, могла бы и с ним такой быть. А вот почему-то с ним нет. Э, с мужем я чаще, например, думаю, что он виноват где-то, жду от него извинений. Нет, я, м, могу пойти на примирение, но, может быть, у меня с мужем как раз-таки больше, э, честности какой-то, и я с ним, м, ну, смелее, наверное, в среде, чем с другими людьми, и, возможно, это даже хорошо.
М. Да. Интересно. Да, интересное наблюдение, вот, э, м. Получается вот, ты уже как бы сама видишь, что это действует не со всеми, да, а в каких-то ситуациях, когда ты чувствуешь какое-то вот давление, эмоцию или риск потерять контакт. Вот. А то, что с мужем как бы ты спокойнее, значит э, в тебе вот есть и другая, эта уверенная часть. Просто она не всегда выходит вперед. Вот. М.
Ну да.
А скажи, а. Вот, э, какие, м, ситуации т чаще всего запускают вот это вот "извини"? Это именно критика или даже, может быть, недовольные лица, или тишина?
Ну и лица недовольные, и критика. И когда мне говорят: "Вот из-за тебя там случилось то-то". И я так сразу сначала: "Ой, из-за меня". Такая, вроде бы, э, хочется извиниться, потом уже как-то постфактум я анализирую: правда, э, из-за меня или нет? А, м, вот. Просто ещё, опять же, обороняться тоже сразу не хочется, потому что вдруг из-за меня? Ведь и действительно, я же не всегда права. И то есть иногда извиняться- это правильно. Просто мне бы хотелось, наверное, делать это как-то осознаннее и искренне, и поэтому, может быть, не нужно делать это сразу. Но реакция же бы иногда опережает, вот, эмоциональное наш наш нашу рефлексию, да?
Понимаю. Так. Да. Да, конечно, это, м, такая, м непростые ситуации бывают, а, и действительно сложно себя контролировать. Но я бы, наверно, хотела сказать, что ты всё-таки уже не маленькая девочка из детства, да. То есть, э, и твой мозг можно мягко попробовать перепрограммировать как бы, да? То есть, э, м. Заместо этого "извините" попробовать, может быть, а, использовать какие-то другие фразы-замены, которые, м, сохраняют доброжелательность, но, м, не ставят тебя в позицию вины. Как ты считаешь?
Конечно. Ну вот, кстати, интересно, а придумать какой-то такой заменитель, э, чтобы вот, э, при первой реакции сначала высказать его, потом уже подумать и извиниться, если действительно так почувствую. Вот только не знаю, что нужно говорить в таких ситуациях вместо вместо "извини", да? Эм, что можно сказать? "Мне жаль"? Или что? Что бы ты порекомендовала?
Ну, это Да, а, м, конечно, м, тоже зависит, а, действительно, от ситуации, да. Смотря какой, а, контекст. Можно там, м, сказать, э, там: "Я вижу, что, там, тебе непросто, или понимаю, что это неприятно". Да? Вот как в этой, а, ситуации, там, про менторов ты рассказывала. То есть, э, м, действительно, там была такая ситуация, что это не автоматически, м м может быть, твоя вина. Вот. Но, наверное, человек хочет, э, какого-то тоже подтверждения своих чувств. Вот. А не обязательно, чтобы ты забирала эту вину, да? То есть, э, сказать, что, да, понимаю, что, там, это не неприятная ситуация. Вот, э. То есть ты проявляешь участие, но не берёшь вот эту вину на себя. Вот. Можно ещё даже попробовать, м, сгладить ситуацию, но как бы без самобичевания. <chuckles> Вот. То есть, э например, я не знаю, сказать: "А давай подумаем, как решить это. Вот. А, может быть, какой-то выход найдём".
Ну, м, да, наверное, да, ты права. То есть иногда, может быть, человек таким образом ищет какой-то валидации своей чувств, своих чувств, но не может это как-то, э, выразить, э. Ну, экологично. И у него криво немножко это получается, через обвинение. Но, видишь, это нужно постоянно интерпретировать, а как бы проще всего же понимать, э, людей прямо, когда вот они что-то говорят, так и понимать. Ну, не знаю, может быть, нужно просто пережить, двигаться дальше. Вот. Просто как-то на будущее. Вот, эм, м п Как бы теперь уже я больше осознаю эту особенность, да, и, может быть, в будущем мне будет проще в подобных ситуациях.
Бывает. Да. Да, знаешь, ам, н ну, как бы, если нужно показать вот какое-то сочувствие, да, можно там сказать: "Мне жаль, что так получилось". Да, то есть это, м, заметь, это вот не: "Мне жаль, что я это сделал- да, а как бы- мне жаль, что, там, ситуация так сложилась". Тоже это вот большая разница. Потому что ты, м, всё-таки не обязана быть виноватой, чтобы быть доброй как бы, понимаешь?
Ну, э, да, разумеется. Тут, видишь, мне очень важно, наверное, быть хорошей, чтобы человек обо мне думал хорошо. Вот. Э, может быть, иногда нужно смириться, что люди не так хорошо о тебе думают. При этом, знаешь, не то, чтобы я хотела вот разучиться извиняться. Я считаю, это на самом деле полезный навык, он часто реально помогает. Просто, да наверное, чуть, э, честнее и не на автомате это делать. Вот. Может быть, даже просто в начале сделать какую-то паузу и и и вдохнуть. И не обязательно сразу что-то говорить. Э, потому что, м ну, потому что зачем, да? Ведь, м, в разговоре же приветствуются то есть в разговоре же возможна пауза. Я могу просто, вот человек мне так сказал, я могу просто немножечко помолчать в ответ и подумать, наверное.
Да. Действительно. Да, конечно. Какая-то вот, э, особенность, э, осознанность, да. То есть, эм, м, она поможет в этой ситуации. А, вот. То есть уже ты вот сейчас как бы, а, видишь, а, м, откуда, да, растут ноги, и когда это возникает. Поэтому, м, это должно получиться, я думаю.
Спасибо тебе на самом деле за поддержку, за то, что помогла мне, э, а, разобраться немножечко в этой ситуации и дала советы. Я думаю, что-то из этого мне поможет.
Да, я была рада, что мы смогли об этом поговорить. И, м, ты проделываешь такую внутреннюю работу: а, уважать и себя, и других одновременно. Это зрело с твоей стороны.